なるほど、そうなんですね。うん。
はい。で、あの、まあ、その若い方は、ちょっとなんか見下したような感じで、え、でも本当にそれ一本で食っていきたいんだったら、もうほんとになりふりかまわず、大御所の、その、扉を叩いて、自分で仕事をなんか分けてください、みたいなことを言わないから駄目なんじゃないですかね？みたいに、ちょっと、私に対してっていうわけじゃないけど、まあ、その、その場でそういう言い方をした人がいて
うん。 はい。 なるほど。うん。 なるほど、そうなんすね。
だか、まあ、それって、覚悟がないのよね、みたいな言い方なのかなって思ったら、ちょっと、なんかガックリきたちゃったんですよね。
ああ。 その若い人は、その、それこそ一本で食べていきたいなら、大手に行ってその仕事をくださいって頭を下げてもらえばいいじゃない？っていうスタンスだったんですね。
はい。 うん、そこまでの熱量がないから駄目なんだよね、みたいに、まあ、言われてしまったっていう感じなんですよね。
うん。 なるほど。あの、今聞いてて、でも、その子は必ず成功するわけでもないし、それが必ず正解でもないじゃないですか？
うん。 <laughs> そうなんですけどね、ほんとに難しいですね。7割が5年で廃業っていう世界ですからね。
ううん。 あ、あ、そうなんですね。
そうですね、はい。
じゃあ、えと、7割が5年。じゃ、離職率は結構高いっていう話なんですね？じゃあ。
ん結局開業しても、それ一本では食べていけなかったということですね。はい。
うん。 あ、そういうことですね。兼業とか副業でやるなら、ふね、いいけどって感じなんですね。なるほど。ただ
そうです。そうですそうです。だからその例えば平均年収、仮にごひゃくまんとすると、まあ、なんとかと食べていけるよねって人は思うかもしれないけれど、実はやっぱり非常に両輪に分かれていて。まあ、事務所で成功してる人は1000万とかもっとの方もいれば。その、例えば年収100万とかね、その、主婦だから他に生計を持ってる方がいるので、100万でもオッケーっていうラインもいて、だか実は非常に両極端なんですよね。
うん。 はい。 うん。 なるほど。 はい。 うん。 なるほど。